Wow, iya Kak, keren sih.
Iya dari situ tiba-tiba, eee, baru 1 bulan ya Kak, baru 1 bulan konsumsi obat itu
Heeh. Konsumsi, heeh.
tiba-tiba berat badan aku naik banget Kak. Sampai 45 waktu itu, iya, padahal aku mau iya!
Wow. Wah banyak tuh Kak, <chuckles> dari berapa tadi, dari 36 ya Kak ya?
Kayak gitu, Kak, iya aku kaget banget loh Kak, kayak aku nggak ngerasa kayak ada perubahan gitu, tapi pas setelahnya ditimbang terus kayak ngerasa, "Kok kamu kayak berisi?" gitu kan kata suami aku itu, terus aku cek Kak, aku timbang iseng Kak, 45 itu Kak kayak nggak kerasa. Oh ternyata selama ini makanan yang aku makan itu jadi daging gitu Kak istilahnya gitu. Iya ternyata dari situ Kak, jadi proses perjalanan buat naikin berat badannya. Jadi selama aku mau sidang gitu ya Kak, aku senang banget sih kayak, wah teman-teman juga pada, eee, muji gitu, "Ini kok bisa beda banget," gitu kan pangling gitu Kak, karena kayak bener-bener cepet banget Kak, itu 1 bulan itu kan waktu yang cepet ya buat naikin berat badan kalau menurut menurut aku ya, karena kan sebelum-sebelumnya kayak bertahun-tahun Kak, kayak dari baru lulus SMP, sampai mau nikah itu masih 36 gitu kan.
Hap Mhm mhm. Mhm. <chuckles> Heeh heeh heeh bener sih Kak, bener bener bener. Oke. Heeh. <chuckles> Heeh heeh. Iya. Mhm mhm.
Nah jadi sekarang, setelah itu naik lah di, eee, naik lagi sampai 47 gitu Kak, sampai waktu hamil nih alhamdulillah hamil, eee, naik lah jadi 55. Nah beres lahiran, jadi 47 lagi gitu Kak. <chuckles> Jadi idealnya di empat tujuh sih Kak.
Mhm. Wow. Oke. Wah. <chuckles> Heeh heeh heeh heeh, oke nih Kak. Iya, nah Kak aku jadi penasaran, itu selama Kakak konsumsi obat itu, eee, berapa lama Kak, Kakak bertahan konsumsi obat itu Kak?